Alam mo may gusto lang akong ibahagi 'no kasi, um, 'eto kasing ano, eh, itong darating na ano, na Christmas season and New Year, ah, marami kasing ano, eh, marami na naman gatherings lalo na sa family namin and sa trabaho. So, ako kasi kumbaga hindi naman sa sobrang mahiyain ako 'no, pero, um, kumbaga meron akong nararamdaman na parang minsan an ano ba, kumbaga hindi talaga ako komportable na maki makisalamuha lalo na kapag ka lalo maraming tao, yung gano'n. Parang ayoko ng masyadong crowded, gano'n. So, parang ang tendency 'pag gano'n 'pag uma-attend ako sa mga gano'n tahimik lang talaga ako and yun, kumbaga hindi ako masyadong nakikisalamuha unless kakausapin talaga nila ako and yung makikipag ano talaga sila sa akin, makikipag-interact lalo na 'pag mga kamag-anak ko kasi kumbaga sanay na din naman sila sa ugali ko na
Oo. Mm.
kung hindi nga talaga nila ako kakausapin <hiccups> hindi rin talaga ako magsasalita 'no. I mean hindi talaga kasi ako mahilig mag-first move, eh, pagdating sa mga ganyang ano, ganyang klaseng ano, ah, mga gatherings kasi, um, wala lang parang, hindi ako hindi kasi komportable talaga na makipag-usap unless talaga parang, um, best friend kita, ganyan or parang sobrang matalik talaga tayo na magkaibigan. Um, so yun, um, eh, gusto ko naman na parang mabago naman 'to 'no yung ganitong gawi ko kasi feeling ko hindi na rin siya okey para sa'kin kasi baka mamaya, ah, mapag-isipan na din talaga ako na alam mo 'yon, na maarte, suplado, ganyan. So, gusto ko rin talagang ano, kahit papaano is ma-develop din talaga 'yong social skills ko kaya, um, 'eto kumbaga hihingi sana ako sa 'yo ng mga suggestions and advices mo alam mo yun para para papaano ba ako makiki, ah, makiki-join sa mga sa mga party or sa mga gatherings na alam mo yun, parang hindi ako na-o-awkward and hindi talaga ako kinakabahan.
Oo. Mhm. Mhm. Oo. <chuckles> Alam mo importante talaga na ano 'no magkaroon tayo ng social skills kasi siyempre ah, kaya nga may kasabihan na, "No man is an island," di ba? Hindi tayo nabubuhay dito na mag-isa lang. So, nage-gets ko yung nararamdaman mo at nakakatuwa naman na ano nandun yung willingness mo para baguhin yung nakagawian mo na nalalabas ka sa comfort zone mo, di ba? Kasi nagawang comfort zone mo na yung ano yung ganong sistema. Pero ayun ang ganda nung ano nung layunin mo. Pero matanong ko lang ilang events ba yung pupuntahan mo madami ba 'to o isa lang?
Um, ano tawag dito, sa work kasi magkakaroon ng year-end party tapos sa family ko naman parang sa side ng mother ko parang pupunta ng Tagaytay gan'yan tapos sa side din ng father ko naman meron din. So, alam mo yun sa mga party naman eh, may mga kilala naman ako 'no, may mga ano naman ako may mga hmm, pero pagka nandun na talaga ano lang parang ano lang ako tingin-tingin gan'yan tango-tango. Hindi talaga ako ano kasi parang pag gusto kong makipag-usap parang marami akong naiisip sa i sa sa utak ko pero hindi ko siya masabi yung gano'n. So, parang masasabi ko pa nga sa sarili ko na mas ah, mas madaldal pa ako sa chat eh, kaysa talaga sa personal eh, kasi hindi ko alam parang wala na akong social battery talaga 'pag sa pe sa personal na eh.
Mm. Oo. Oh, okey maigi. Oo. <chuckles> Sa personal, oo. Mm. Alam mo may mga ganyang tao talaga. Alam mo yun, mabilis ma-drain 'yung social battery nila. Talagang, ano yun, may mga tao na nag-e-exist na ganyan 'yung ano nila, 'yung sistema nila sa katawan nila. Pero meron tayong mga ano diyan, pwedeng gawin. Pero bago yun, gusto pa kita sanang tanungin na, ah, sa tingin mo ano 'yung dahilan kung bakit na-dre-drain mabilis 'yung social battery mo? Ito ba ay dahil, ah, natatakot ka na ano, matanong ng mga unnecessary na mga tanong? Halimbawa, "Kamusta ang trabaho mo? May napundar ka na ba? May asawa ka na ba? Kailan ka mag-aasawa? Kailan ka mag-aanak?" Kasi may mga gano'n, eh, 'di ba? Tapos, o natatakot ka ba kasi baka husgahan ka nila? Ano ba 'yung mga fear mo kung bakit siguro may pumipigil sa'yo na ano, mag open o makipag-communicate sa kanila? O sadyang ayaw mo lang talaga, hindi ka lang talaga nakikipag-usap, built talaga 'yan sa'yo no'ng simula no'ng bata ka?
Um, ano tawag dito, wala naman, parang wala naman akong iniisip 'no, kasi, um, una sa lahat kahit naman anong isipin nila, parang wala din naman akong pakialam, eh. Kahit kung ano mang ano nila sa'kin so parang unbothered naman ako pagdating sa gano'n. Yun lang talaga hindi talaga ako sanay na ano, eh, parang nakikipag-usap nang matagal. Um, 'yung parang ano ba, pagka ano kasi, siyempre alam mo naman 'yung mga ano, eh, lalo pagka um, mga simpleng tanungan, parang alam alam naman na minsan, eh, 'di ba parang sasabihin pa ganyan. So, minsan 'yung mga pinsan ko din kasi parang kapag nakipag-usap ka din talaga mga mga mamap mapang-asar lang gano'n. Parang sasayangin lang 'yung oras mo so, ang ginagawa ko din talaga hindi talaga ako masyadong ano, kumbaga hindi ako masyadong, pagka kinakausap ako nang kinakausap, ano lang, kung ano 'yung tanong sa'kin, yun lang yung sasagutin ko. Ta's, yun do'n na ako ulit maingay sa chat kapagka nag-cha-chat-chat na lang do'n sa GC. Tapos 'pag ano na 'pag sa personal na, sumasama ako sa kanila pero wala din talaga ako madalas na imik. So, yun do'n lang yun yun 'yung madalas kong ano talaga ginagawa.
Mm, okey, maigi. Oo. <laughs> Mm, okey. Mhm. Mhm. Iba na. Oo. Mhm. Okey, naintindihan ko na, okey. So thank you do'n ha. Pero, alam mo pwedeng gawin mo kasi mag-set kayo ng an mag-start ka ng realistic na goal sa sarili mo. So halimbawa sa family gathering, siguro naman kahit papaano meron kang mga kapalagayan ng loob mo na mga pinsan mo o kasing edad mo na kung sino man. So pwedeng kumausap ka ng at least 1 o 2 muna. 'Wag hindi naman kailangan kasi na ano, eh, na lahat sila talagang kakausapin mo, imposible naman yun. O posible naman siya pero talagang mauubos ka sa ano, sa ga ganyang, ah, klase ng sistema 'di ba? So mag-set ka ng ne realistic na goal na pwedeng, ah, 'pag pupunta ako sa party na 'to kailangan o okey lang na 2 o 3 'yung makausap ko. At least merong 1, 'di ba, na medyo ano, medyo ka-close ka o meron kayong common denominator. Ku halimbawa, parehas kayong estudyante, parehas kayong working, so pwedeng mag-ano ka ng small talk kasi 'yan minsan 'di 'man natin alam kung anong nangyari sa kanya sa work, eh, 'di ba? So pwedeng gano'n. Ah, pwedeng ikaw 'yung mag-umpisa since, ah, gusto mo talagang i-challenge 'yung sarili mo, pwedeng ikaw magsalita, "Uy, ano kamusta ka? Kumusta trabaho?" ganyan. Parang ano lang, chill lang. "Kumusta trabaho o ano?" "Insan, ano na balita sa'yo?" ganyan. Kumbaga, ah, although mag-e-exert ka talaga ng effort, pero kasi do'n mag-uumpisa yun, eh, sa small talk. Tapos tuloy-tuloy na hanggang sa ano, mapagkwentuhan na 'yung mga ibang mga bagay ganyan. Pero kung sa tingin mo na ano na, na-de-drain ka na, pwedeng mag-exit ka, gumawa ka rin ng exit plans. Halimbawa, "Ay ano, salamat ano, mamaya ulit tayo usap," pwedeng gano'n o kaya pwedeng sabihin mo, "Usap ulit tayo susunod ha o chat-chat tayo ha. Ano CR lang ako." Gumawa ka ng exit plan kung sa tingin mo na-de-drain ka na o napapagod ka na do'n sa usapan o sa tingin mo wala ng sense kasi, alam mo yun, ah, trial pa lang naman 'to, eh. So sige, do'n muna tayo sa ano, sa basic ba. So, para at least kung nararamdaman mo na 'yung gano'ng feeling, meron ka na agad maisip na pwede mong gawin, 'yung exit plan na sinasabi ko. So, sa tingin mo kaya mong gawin yun, 'yung gano'n?
Hmm, siguro naman kaya kasi, ano din naman ako, eh, minsan nga hindi na ako nagpapaalam, eh, umaalis na lang din talaga ako. Oo, kasi ano pagka gano'n minsan nagpapaalam pipigilan din talaga ng pipigilan na, naririnindi lang ako 'yong mga gano'n kasi 'pag sinabi ko uwi na muna ako, wala gagawin ng mga 'yon, kukunin 'yong susi ng motor ko ta's 'di 'tsaka ako papayagan pagka hmm, 'tsaka papayagan 'pagka ayun na pagka may alam mo 'yon pag tumagal na talaga ako 'no. Kasi, um, mostly talaga sa mga gatherings lalo na 'pag malapit lang sa bahay namin, um, ano lang tawag dito, hindi talaga, ayaw talaga nila agad ako pauwiin kasi nga malapit lang naman daw 'yong uuwian gano'n and pero 'pag ano naman, ah, pagka may mga ganiyan naman na ganap lalo 'pag may mga inuman nakikisalamuha naman ako, pero hindi lang talaga ako mahilig makipag 'yung 'pag nandun ka na magliligalig ka gano'n, hindi hindi hindi ko kaya na ano, eh, parang sayangin 'yung ano 'yung enerhiya ko pero, um, ayun minsan after din kasi ng ano parang iniisip ko magpapakapagod ako dun, eh, pag-uwi ko may trabaho pa ako sa bahay, 'yung ganun.
<chuckles> Umaalis ka na lang, oo, hmm. Hmm. Hindi ibibigay, oo. Hmm, mm. Oo. Hmm. Oo. <laughs> Hmm. Mm, mm. Mm. Kumbaga talagang ano nere-reserve mo talagang energy mo para sa ano 'no mas beneficial, mas kapakipakinabang na mga bagay, walang problema dun, naintindihan kita, valid 'yang nararamdaman mo. Pero 'yun since, ah, kaya mo naman pala mag-stay dun sa ano sa mga gano'ng situation, I mean, ah, 'yung makikipag-inuman ganiyan, puwede ang gawin mo muna initially 'yan siguro dahil nga, ah, nahihirapan ka puwedeng ganito gagawin mo. So puwedeng makinig ka lang sa kanila, alam mo 'yun, mag mag smile-smile ka ng kaunti o tumango ka ng ano ng kaunti sa kanila kapag, ah, nakikinig ka sa usapan nila. Hindi naman talaga kailangan na ano, eh, makikipag-engage ka sa kanila verbally, meron kasi tayong tinatawag ng mga non-verbal cues, 'yung mga non-verbal cues natin 'yung mga actions natin, so 'yung facial expressions natin, 'yung pagtango, 'yung hand gestures natin, so puwedeng 'yun 'yung gamitin mo para at least wala kang worst na sasabihin sa kanila. So puwedeng ayun nga tumango ka, mag-smile ka ng kaunti sa kanila, o di kaya kung di mo nagustuhan puwedeng kumunot din 'yung noo mo, valid din naman 'yun, hindi mo nagustuhan 'yung sinabi. Puwedeng ano kumunot 'yung noo mo sa kanila, so wala namang problema dun, basta huwag lang to the point na ano magiging rude. Kasi alam mo 'yung pagiging ano tahimik natin ano 'yan, eh, hindi 'yan nag-si-signify, hindi 'yan nag-si-signal na rude tayo, 'yan ay ano healthy boundary, 'yan 'yung ano natin boundary natin din dapat nilang irespeto. So kung ganun ka talaga wala namang problema, kung non-verbal cues lang 'yung gagamitin mo and 'yun nga kapag overwhelm ka na, ah, gumawa ka na ng ano talaga exit plan, ngayon, since alam mo na 'yung mga trip nila kapag kukuhanin 'yung susi puwedeng ano huwag ka na magdala ng motor since malapit lang naman, maglakad ka na lang 'di ba puwede naman 'yun, para at least kahit papaano makapag-ano ka rin, makapagliwaliw ka rin ng sarili mo habang naglalakad ka 'di ba?
Hmm okey. Mm, okey. Alam mo maganda 'yong mga ano, ah, mga nabanggit mo 'no, um, kumbaga nakapulot din talaga ako ng mga ano eh, ng mga dapat kong gawin kumbaga mga insights kung and mga realizations na alam mo 'yon, talagang kung papaano ko ba ma-ma-manage din 'yong sarili ko na ano, na kumbaga hindi talaga ako masyadong ma-awkward din. Kumbaga hindi ko rin to the point na parang hindi ko talaga pigi pilitin 'yong sarili ko talaga na makisalamuha kasi ano eh, kumbaga yun talaga ako eh parang, um, siguro naman anong tawag dito, um, kailangan ko pa rin talaga ng mga ano, ng extra time no para talaga eh, um, mas maging komportable talaga na alam mo yun parang makapagsalita. Kasi nitong ang mga nakaraang araw din talaga, um, sobrang busy ko lang din talaga sa work, alam mo yun. Talagang pinipigil pinipilit ko lang din talagang sum makasama pero yung energy ko para magsaya is hindi ano, hindi ganon kataas. Kaya, hindi rin talaga ako masyadong nakiki-join. Pero salamat, ah, sa mga ano mo, sa pakikinig mo din, sa mga rants ko ganyan or sa mga saloobin ko and talaga naman nakatulong ka sakin at nagpapasalamat ako dun.
Mm. Mm. Ah, o. Mm. Mm. Ah. Mm. Pero kung alam mo talaga nararamdam mo sa sarili mo na wala ka talagang energy, wag kang pumunta. Kasi rerespetohin nila yun eh wa wala naman silang choice hindi naman, ah bahala na sila kung anong isipin eh sabi nga sabi mo nga unbothered ka naman sa sasabihin nila, so might as well kung talagang napapagod ka i-prioritize mo yung sarili mo walang problema dun kung ano. Magpaalam ka lang ng maayos na,"Hindi po ako makapunta medyo" alam mo yun mag white lie ka "Masama po yung pakiramdam ko," o di kaya, ah, "Ma pagod po ako ngayon," which is totoo naman di ba kasi nga work ka nang work. So yun yung mga pwede mong sabihin na mapa-priorities mo yung sarili mo kasi pangit nga naman na pupwersahin mo yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo naman talaga gusto di ba? Pero yun kahit paunti-unti sana ma-ano magawa mo siya kahit sa mga maliliit lang na bagay alam kong kayang kaya mo yan. So salamat din ha, sa laging pagtitiwala sa akin. Sobra ko na appreciate yung pagiging open mo sakin palagi. So salamat, at paalam.